Ehm, sì, o forse comunque io mi dico, mi mi chiedo spesso: "Ma è è veramente compito mio di dover aprire il cervello a queste persone e farglielo cambiare?" Ehm, no, assolutamente no, per cui non vedo perché io debba, ehm, star lì a litigare, a offendere o scambiare insomma delle opinioni con delle persone che non hanno nessun interesse. Cioè, ehm, e non non ne vale la pena in questo senso ecco, penso che non ne valga la pena. Quindi tu comunque tu ti ti ritrovi, ehm, anche tu, uhm, spesso nei social media, uhm, a, uhm a commentare o a iniziare delle discussioni con degli estranei o anche con degli amici anche a livello politico che è q è un tasto dolente o no?
Ehm Ecco. Vero. Sì, perché questo senso della giustizia un po' mi è rimasto, ehm, su argomenti che mi sono molto cari o in cui ritengo che ci siano delle grandi ingiustizie, uhm, temi su cui io penso di non non poter transigere, perché sui diritti umani non si non si gioca, uhm, lì perdo un po' le staffe, devo essere onesta. Sto cercando in questi giorni di allontanarmi un pochettino da dalla modalità di, uhm, vedere Il Post, controllare i commenti, farmi attivare dai commenti e reagire. Perché penso, fortunatamente ci sono altre persone che hanno più voglia di me di di mettersi lì a litigare, quindi lo lascio fare a loro, ehm, e io mi mi godo un po' di pace perché altrimenti velt veramente porto troppa negatività nella mia vita e già io di periodi oscuri ne ho avuti e, mhmm, non voglio tornare lì.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Sì, esattamente. Sì, sì. Mh-mh.